Ay, oye, lo bueno que te encuentro. ¿Sabes?, he estado teniendo unos problemitas aquí de de salud por un sobrepeso que he estado ahí como que arrastrando ya en estos sí iba a decir meses, pero ya creo que ya ahora ya estoy llegando al año y nada más no he podido, este, bajar, ¿no? Y ha estado limitando de verdad mis actividades muchísimo. Siento que siempre he sido superactiva, pero literalmente me cuesta tanto trabajo. O sea, ya no no puedo, pues. Y sí sé que es bueno, aparte por la edad, tal vez, pero también por el cambio de peso.
Uy. Ajá. Ujú. Claro, ¿dices que entonces ya tienes casi un año? ¿Entiendo?
Sí, sí, casi un año.
Okey. Y, ¿crees que la cantidad que subiste de peso hace un año ha sido la misma o crees que se ha ido incrementando con el tiempo?
Ha ido incrementando. O sea, fue fue algo que empezó de forma muy gradual a comienzos de año. Este, ya sabes, ¿no? Como que las fiestas del año pasado me alcanzaron y simplemente, eh, seguí comiendo de la misma forma, ¿sabes? Había hecho un esfuerzo previo a eso a comer bien, ¿no?, y cuidarme en ese en ese sentido de la comida porque pues me di cuenta desde hace unos años que puedo subir muy fácilmente comiendo de más, ¿no? Algo que pues tal vez cuando estaba un poco más joven no me pasaba. Pero sí, así que desde las fiestas del año pasado ha <giggles> he estado subiendo gradualmente de peso y ahora estamos de vuelta en esa época, ¿no? Donde ya vienen estas fiestas de fin de año, donde siento que voy a empeorar realmente.
Ajá. Ah, sí. Claro. Ujú. Ajá. Ujú. Ya. Okey. Ajá. Ujú. Claro, ya estás anticipando un problema. Oye, y esta esta situación de aumento de peso, ¿te está causando ya algún problema de salud o ha o o te ha impedido hacer algo que antes hacías o o cómo cómo cómo está esa situación?
Ujú. Sí. Fíjate que llevaba, pues casi más de la mitad de mi vida corriendo, he corrido desde los 14 años y ya, por ejemplo, estos últimos 6 meses me ha costado mucho trabajo porque tengo mucho dolor, ¿no? Tengo mucho dolor en las rodillas, tengo mucho dolor en mis tobillos y este en las plantas de los pies y es horrible. Así que pues fui al doctor, me hice unos estudios y sí subió un poquito, ¿no? En el asunto del colesterol, en el colesterol malo, este, aún no estoy en el rango prediabético, pero siento que sí no me sigo cuidando, sí no empiezo a cuidarme más bien, pues ahí voy a andar rondeando, ¿no? Pero pues es más el los problemas de salud que me trae el el estar más pesada, ¿no? E en mi cuerpo físicamente.
Claro. Ujú. Ajá. Claro. Ya. Sí. Y definitivamente el ejercicio que estás intentando hacer, pues sería una solución. ¿Qué otra cosa te ha dicho tu médico, además de de revisar tus niveles? ¿Estás en un nivel como para que ya te haya mandado medicamento o te ha dicho simplemente que cambies la alimentación y hagas actividad física? ¿Qué te comentó?
Ujú. Él nada más me dijo que sí debo de cambiar la al a la alimentación, o sea, no quiere tanto que me ponga en una dieta rigurosa ni nada, pero, este, platicando ya bien con él, el problema ahorita es que como de más, ¿no?, en cada comida, ¿no?, solía hacer varias comidas en el día, pero porciones pequeñas, ¿no?, pero ahora sigo con esas mismas comidas al día, pero sí son porciones demasiado grandes, así que el doctor me dijo sí, así que me dijo que redujera las porciones que intentara comer más proteína que carbohidratos y este que obviamente redujera mucho las porciones y que este intentara masticar, ¿no?, que es otra cosa que creo que viene mucho tal vez de, no sé si de mi familia nada más, pero creo que es parte de la cultura, ¿no?, de de comer y no masticar, ¿no?, así que. <chuckles>
Ajá. Okey, ya. Como una comida. Ajá. Ujú. Sí. Sí, pasarlo muy rápidamente, ¿no?
Exacto, así que sí me pidió que que me que intentara concentrarme en esa parte, ¿no?, de masticar la comida.
Ajá. Oye, y dime algo, sin tener que decir tu edad exacta, ¿pasas de los 40 años?
Sí, <chuckles> sí.
¿Te ha hecho algún estudio hormonal?
Este, sí, de hecho, sí me hizo porque pues pensé que tal vez eso podría ser, pero todo bien, o sea, en es esa parte de que como de más, definitivamente. Y pues.
Okey. Ujú. Okey, ya lo identificaste como tu causa.
Sí, exacto. Y pues la verdad es que sí afecta en todos los sentidos, en todo, o sea, tengo cero energía, de verdad. O sea, todas las cosas que siento que podía hacer a el año pasado, pues ya no puedo, o sea, no las puedo completar.
Okey. Ujú, claro. ¿Y qué tal estás durmiendo?
Fíjate que más o menos. O sea, siento que a veces, cosa que nunca hacía, tal vez es estas siestas en la tarde que igual me dijo que tengo que parar de hacerlas. Este, necesito hacer a o alguna actividad física en vez de dormirme, ¿no?, en las tardes. Cosa que sí, definitivamente no algo, no es algo que hacía, pero me da un sueño terrible, o sea, terrible.
Okey. Va. Ya. ¿Y has considerado cambiar de actividad física? Entiendo que correr es una actividad que disfrutabas desde chica, pero si el cuerpo ya te está diciendo: "No queremos correr", ¿no sería posible acaso intentar algún otro tipo de actividad? Eh, porque realmente los ejercicios de fuerza son los que más ayudan a a quemar el, eh, bueno, la grasa, más bien a desarrollar músculo que ayuda a que la grasa no se acumule tanto y quizás pudiera ayudarte más una actividad más tranquila que no impacte tus articulaciones, que también te pueda ayudar.
Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Fíjate que lo bueno que me dices eso, porque en cuanto me empezaste a decir alguna otra actividad, pensé algún alguna actividad deportiva, ¿no? Pero, siento que ahorita no voy a estar en esas condiciones, ¿no? Como dices, pues, será mucho el impacto en el cuerpo ahorita. Así que fíjate que no había pensado en esa parte, ¿no? Tal vez, y dado que no me gusta ir tanto al gym, lo puedo hacer aquí en la casa, ¿no?, con un poquito de peso, y tal vez, buscar videos, o algo así para mejor poder hacerlo así de levantar un poquito de peso.
Exacto. Y a lo mejor en lo que buscas, eh, los fondos para invertir en unas mancuernas, algo sencillo, porque, en realidad no es necesario salir de casa. Pero, si mientras no puedes invertir en unas mancuernas, podrías quizás buscar algunos ejercicios en YouTube o en alguna otra plataforma gratuita donde hagas ejercicio con el propio peso de tu cuerpo. Hay unos ejercicios que se pueden hacer, eh, hay muchos, em, entrenadores, incluso que que hacen ejercicio, o que hacen planes de ejercicio o que te ponen un reto gratuito de tantos días para poder, este, pues, mejorar tu condición física, bajar de peso, por consiguiente, en los que no necesitas invertir absolutamente nada, y quizás a lo mejor ya después, cuando hayas encontrado la motivación para hacer ejercicio en vez de dormir siesta, eh, puedes empezar a invertir un poco más en, no sé, tu tapete de yoga, tus mancuernas, eh, o algunas bandas de resistencia. ¿Sabías? Las bandas de resistencia no son tan caras, nada caras. Son muy accesibles y pueden ser un primer comienzo para acercarte a un ejercicio de fuerza, una aproximación sucesiva si lo quieres ver así.
Ujú. Ujú. Claro. Muy bien. Claro. Ujú. Claro. Ujú. Sí. Ujú. Sí, ¿sabes? Siento que si lo hago así voy a evitar lastimarme también, que eso es algo que me preocupa y por eso ya dejé de correr, pero sí, fíjate que esas son buenas ideas porque, justo eso, ¿no?, es lo que busco, ya no quiero lastimarme más, ya no quiero, pues, sentir dolor al hacer el ejercicio, así que creo que, por ejemplo, lo de las bandas de resistencia, sí he visto mucho eso que ayudan que ayudan mucho y puedes hacer un montón de diferentes ejercicios con ese.
Exacto, incluso cuando estés en algún tiempo de n no sé, tu trabajo que quieras estar en a veces incluso con con esas ligas se puede trabajar en el mismo escritorio. En el mismo escritorio puedes ponerte una banda y poner a hacer estiramiento sobre tu cabeza, o eh, hacia atrás o de repente, en esos recesos que tene que tienes que tomar de de pie a lo mejor hacer algunas, este, elevaciones de rodilla, em, hay ejercicios de muy bajo impacto que ayudan mucho, a lo mejor te diría también que hicieras algunas posturas de yoga, porque, también ayudan, sobre todo si tuvieras el cortisol elevado, pero, al parecer ese no es el caso contigo. Solamente un ejerci ejercicios de fuerza con el peso de tu cuerpo, podrías empezar por ahí y ver cómo te vas acomodando, no no no es necesario hacer tanto al principio, sobre todo porque, tienes que volver a acostumbrar a tu cuerpo, pero, quizás con 15, minutos, que le dediques al día, eh, puedes empezar a agarrar el hábito otra vez y la disciplina.
Ujú. Claro Ujú. Claro. Ujú. Ujú. No, sí, yo creo que 15 minutos para empezar va a ser perfecto, sí, voy a buscar, este, como dices, este, voy a buscar los videos, voy a buscar estas posiciones para poder implementarlas también.
Ah, lo más importante, sobre todo que diga para principiantes, <chuckles> para que.
Ujú, ah, okey, okey, sí, sí, sí, porque sí son ejercicios que de verdad nunca he hecho, o sea, siempre he hecho lo mismo, siempre simplemente he corrido, siempre me ha funcionado muy bien, pero ahorita sí creo que voy a tener que buscar esto, y la verdad es que sí son buenas ideas.
. Y en la cuestión de la comida, ¿crees que, ah, tu familia te pueda apoyar en eso en tratar de comer más saludable o, em, hacer que tus porciones, eh, sean de comida siempre saludable?, porque a veces el problema es tener, eh eh, acceso a la a la comida mala en la casa.
<chuckles> Exacto. Sí, y y eso es algo que pasa, ¿no?, este, no tanto en la mía, pero este sí, como sí comparto mucho tiempo con mi familia, o sea, con mi familia nos juntamos a comer por lo menos 4 veces por semana y toda mi familia tiene sobrepeso, o sea, todos, y es por lo mismo, ¿no?, uno llega a su casa y en vez de que le sirvan un, no sé, estamos comiendo digamos taquitos dorados, ¿no?, literalmente me sirven un plato con 10 tacos y yo sé que no debo de comerme 10 tacos, pero saben tan ricos y, pues, todos estamos comiendo, conviviendo y cuando veo, ya me comí 10 tacos pero voy y les digo solamente sírvanme 3. <laughs>
Mm. Ajá. Ah, ya. . Pues mira, cuando sean esos días. Exacto, solamente que te sirvan tres y sigue el consejo de tu médico, cómetelo despacio, porque en la chorcha y la plática ni cuenta te das, como dices, entonces sí, muy atinado el consejo de masticar la comida y estar presente, el llamado mindfulness cuando estás comiendo.
Claro. Sí, exacto. Sí. Sí, sí, sí, definitivamente, yo creo que implementando los ejercicios que me comentaste, creo que sí es algo que voy a poder lograr.
Okey, espero que sí vas a ver que, pues, la intención ya la tienes y seguro lo lograrás.
Sí, oye, muchas gracias, la verdad es que va a ser de mucha ayuda todo esto.
Para servirte.